Bạn này, không biết là bạn, ừm, thực tập thiền từ khi nào nhỉ? Và cái lý do gì, à, kiểu, bạn lại muốn thử thiền nhỉ?
À, cái việc, à, mà thiền á thì mình c cũng có tập rồi. A, ban đầu á là do mình bị căng thẳng quá nhiều á bạn, ờ, nên nên mình cố gắng là tập, à, thiền, tại vì mình nghe nói là thiền nó sẽ giúp giảm stress đó bạn.
Ừm. Ồ. Ừm, có nghĩa là, kiểu, bạn tập thiền là do là bạn muốn để tập thiền để giảm stress, có đúng không? Thế thì không biết nó có tác dụng không?
Ban đầu á thì mình, à, mới tập á thì mình thấy nó không có tác dụng lắm, nhưng mà về sau á mình tập đều đặn á thì mình thấy nó có hiệu quả đó nha.
Ồ. Tại sao nha, ngày lúc mà lúc đầu lúc đầu bạn tập mà nó không có tác dụng thì bạn vẫn duy trì tập tiếp à? Tại sao bạn, kiểu, thường thường nếu mà không có tác dụng thì người ta cũng sẽ bỏ đi mà, có đúng không?
Ừm. Ừm. A, tại vì mình, à, mình nghe rất là nhiều cái, a, nhiều người nói á, cái việc thiền nó sẽ giúp cho mình, à, giữ được cái bình tĩnh đó bạn, tại vì nó giúp, a, giảm stress rất là hiệu quả. Và mình cũng xem nhiều cái thông tin ở trên mạng xã hội đó, và họ cũng nói cái điều đó. A, ban đầu á, mình, à, tập thiền nó không có hiệu quả thì mình nghĩ là chắc là do mình tập không đúng cách hay sao á. Nên mình cố gắng, a, cho mình cái khoảng thời gian để mình tập đều đặn đến khi mà mình thuần thục cái việc thiền rồi á thì mình thấy nó có hiệu quả đó.
Ưm, ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm, cũng hợp lý ha. Có nghĩa là, kiểu, cũng may là bạn cũng cho bản thân mình có thể có được một cái thời gian để thử sức với cả cái bộ môn thiền ấy nhỉ, xong rồi nó cũng sẽ đem được cái kết quả ha. Thế thì không biết là, ờ, ngày trước thì bạn tập thiền nó không kết quả bởi vì là, kiểu, bạn làm sai ấy, và bây giờ thì, kiểu, mình cũng đã có kết quả rồi này, thì không biết là, kiểu, bạn thay đổi cái điều gì để khiến cho là, kiểu, mình tập thiền nó có được kết quả nhỉ?
Ừm. Uầy. Ừm. Ừm. Vâng. Cái việc thiền á, ừm, là, ừm, không phải là tập ngày một ngày hai mà nó được đâu bạn ơi, tức là bạn, à, phải tập lâu dài thì bạn mới biết được cái việc thiền nó nó nó hiệu quả như thế nào mà. Thì ban đầu á, khi mà người thiền á, mình hay suy nghĩ lung tung lắm, thì cái đó á, khi mà mình ngồi thì giống như là mình ngồi bình thường thôi, thật ra là mình chưa có thiền thực sự đâu. À, khi mà mình, à, thiền lâu ngày á, thì cái việc thiền của mình á, mình, à, tập trung chú ý vào một cái việc gì đó cố định, à, thì khi đó là cái việc thiền nó mới có hiệu quả nha.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, đúng rồi ha. Có nghĩa là, kiểu, thực ra mình thấy thiền là tập trung vào tâm trí mà. Mà, kiểu, thực ra là, kiểu, mình thấy rằng là mình rất là khó thiền luôn. Không biết là, kiểu, bạn để chỉ cho mình cách để mà có thể giúp mình, ờ, dễ hơn khi mình tập thiền được không? Mình cũng rất là mong muốn đi tập thiền ấy.
Ừm. Đúng rồi đó. À! À, cái việc thiền á bạn, ừm, ban đầu á thì mình ngồi cố định là cái việc đầu tiên nha, ừm, ngồi đúng tư thế nữa, có thể là ngồi bán già hoặc là ngồi kiết già, ờ, tùy theo cái khả năng của mỗi người mà ngồi lâu hay mau. Nhưng mà ban đầu á thì bạn nên ngồi ngắn thôi, ờ, cái cái thời gian mình ngồi ngắn thôi, từ, ờ, 10-15 phút mà không động đậy nha, à, cái đó là cái cái bước đầu để mình làm đó.
Ồ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm! <chuckles> Ôi, cái đấy khó lắm luôn, mình có khi là mình <chuckles> là, kiểu, dừng ở ngay bước đầu tiên rồi ấy. Tức là, kiểu, ngày trước không biết là làm cách nào có nghĩa là cái đấy nó cần phải có cái thời gian nhỉ, có đúng không? Để khiến cho là mình, ờ, có thể là ngồi im được trong 10-15 phút đầu tiên ấy chứ nhỉ? Ừm, thế thì không biết là bạn thấy rằng là cái việc mà thuần thục trong cái việc tập thiền đấy nó có mất nhiều thời gian không? Bạn có thấy rằng cái việc đấy nó khó kh khó làm không?
Đúng rồi đó. Ừm. À, đúng rồi, thì Ừm. Ừm, ban đầu á thì cũng, ơ, khá là khó đó nha. Thì, à, mọi người nghĩ là thiền là những cái chuyện đơn giản, nhưng mà thật ra là có thể là họ thiền chưa đúng cách hay sao đó bạn ơi. Tức là, à, cái việc mà ngồi, à, bất động là cái việc đầu tiên thôi, a, quan trọng là cái tâm trí của mình nữa. Ừm, nhiều người nghĩ là ngồi thiền là chỉ ngồi thôi, nh nhưng mà thật ra hổng phải vậy nha.
Ừm, đúng này. À. Thế thì làm gì nữa nhỉ?
Thì, à, khi mà thiền á, bạn, à, thực hiện được cái bước đầu, tức là bạn ngồi bất động được một cái khoảng thời gian từ 10-15 phút rồi đó, thì bắt đầu mình chú ý vào cái cái hơi thở của mình. À, có người thì chú ý vào hơi thở, có người thì chú ý vào một cái điểm, ơ, cố định nào đó, hoặc là có người là, ừm, suy nghĩ về một cái điều gì đó cố định, à chứ hông phải là thiền là không suy nghĩ gì nha. Nhiều người mình thấy rất là hay ừm, đang hiểu lầm về cái vấn đề là thiền là không suy nghĩ gì, nhưng mà thật ra hông phải vậy. <chuckles>
Ừ, ừm. Ồ! Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thiền có nghĩa là mình có thể thứ nhất là dễ để tập trung vào hơi thở của mình, có đúng không? Còn nếu mà nâng cao rồi thì có thể thiền quán được một cái chủ đề gì đấy nữa nhỉ?
A. À, thực ra thiền á là là cái việc mà mình chú ý vào một cái gì đó cố định để mình không có suy nghĩ lung tung nhiều chuyện á bạn, tại vì, à, đầu óc của mình hay suy nghĩ là nhiều cái chuyện lung tung á, nhiều khi mình không có kiểm soát được á. A, thì bây giờ là mình chú ý tập trung vào hơi thở nè, tức là mình chỉ nghĩ đến cái việc thở thôi, ơ, thở ra như thế nào, thở vào như thế nào là mình biết là mình đang thở ra, và thở vào thì mình biết đang thở vào, a, như vậy là đang thiền đó. Ừm.
Ừm. Ồ! Ừm, đúng rồi ha. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, nó khiến cho, à, nó khiến cho tâm trí của mình nó tập trung hơn, đúng không? Đ Đầu tiên là khi thiền này, nó giúp cho tâm trí của bạn nó tập trung vào hơi thở này, nên là, kiểu, từ đó thì mình có thể rèn luyện được cái tâm trí nó cũng tập trung được vào một cái địa điểm gì đấy, một cái sự việc gì đấy nhỉ, chứ không, gọi là, lan man lung tung các kiểu nữa ha. Ờ, thế thì không biết là cái việc thiền này thì nó có, gọi là, có được cái sự liên hệ gì với cả cái việc giúp mình quản lý được stress không?
Rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Ừm. Đây nha, thì, à, lúc, a, lúc trước á là khi mà mình bị, ưm, stress á trong công việc á bạn, tức là mình là làm nhiều việc cùng lúc, a, nhưng mà mình không có cái hướng xử lý cho cái công việc của mình á. À, thì lúc đó mình lo lắng nè, rất là căng thẳng luôn, à, về nhà thì, ờ, tâm trí nó không có ổn định đâu bạn, à, đôi khi á là mệt mỏi, rất là mệt mỏi luôn, thì mình không biết làm sao hết trơn. Thì, à, bắt đầu mình tập thiền á, thì, à, khi mà tập thiền rồi á, thì, à, cái tâm lý của mình nó chỉ, ơ, chú trọng vào cái một cái hơi thở cố định thôi, tức là mình chỉ suy nghĩ, a, cái lúc thiền đó mình chỉ suy nghĩ đến cái hơi thở thôi. Thì cái đó là một cái cách để cho giữ cho cái đầu óc của mình nó nó nó nghỉ ngơi á bạn, giống như là một cách để đầu óc được nghỉ ngơi á, không có suy nghĩ lung tung á.
Ồ. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ! Ừm. À, ừ, thì đó cũng khiến cho mình cảm giác như mình không còn bị stress nữa à? <chuckles>
Ừm. A, cái việc, à, stress á là, ừm, thật ra là không có hết stress liền đâu, nhưng mà cái việc mà bạn thiền á sẽ giúp cho bạn nhìn kỹ hơn, giống như là nhận rõ hơn về cái việc là tại sao mình lại stress. H a, mình phải bình tĩnh lại để mình xử lý cái việc đó đó nha, mình tìm ra cách xử lý chứ mình <chuckles> mình, ờ, không có bị cái tâm lý stress ảnh hưởng nữa.
Ừm. Ừm. Ồ! <chuckles> Ưm. Ờ. Ừm, mình hiểu này, ừm, mình hiểu này. Ừm, có nghĩa là mình có thể nhìn nhận ra được cái gốc rễ vấn đề là gì rồi, đúng không? Và từ đó mình có thể tìm cách giải quyết nó này, thì nó sẽ, gọi là, nó giải quyết được từ gốc rễ thì nó sẽ, gọi là, ừm, không còn là nó mình sẽ gặp lại nhiều lận nữa ha.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, à, khi mà ừm, bạn nói đi.
Ừm, thế thì Ừm. Ờ, thế thì khi mà bạn thiền ấy thì, ờ, stress thì mình sẽ biết được là do đâu mà stress này, có đúng không? Thì từ đó thì khi mà thiền thì có, gọi là, có tác dụng gì với bạn nữa không khi mà mình, gọi là, làm những cái công việc ở trong công việc nữa không, giúp mình gọi là tâm trí nó cũng, ơ, chú tâm hơn này, hay là, kiểu, nó cũng nhẹ nhàng, nó không còn bị lo lắng nữa nhỉ?
Ừm. Ừm. Có đó nha. Thì lúc trước khi mình, à, chưa có thiền á, thì khi mà mình làm việc mình à rất là vội vã, tức là có công việc gì gấp á là mình phải cuốn lên, cái tâm tâm trạng của mình nó không được ổn định á bạn. À, mình tâm trí mình cứ chạy loạn xạ, hoặc là mình không có được tập trung á. Ưm, khi mà có quá nhiều việc cùng một lúc á, có khi là mình đang làm cái công việc này, nhưng mà mình lại suy nghĩ về cái công việc khác, a, hoặc là mình lo lắng về cái chuyện ở nhà chẳng hạn. À, nhưng mà khi mà thiền rồi đó nha, thì mình giữ được cái sự bình tĩnh, tức là mình làm cái công việc nào là mình chỉ tập trung vào cái việc đó thôi, tức là mình hông có suy nghĩ lung tung á bạn. À, mình thấy cái cách đó rất là hiệu quả đó nha.
Ừm. Ừm. Ừm! Ừm hưm. Đúng nhỉ, ừm. <chuckles> Ừm. Ồ. Ừm, cái thiền ấy thì chứng tỏ thiền thực sự rất là tốt và cũng rất là giúp ích được cho bản thân bạn trong công việc, có đúng không? Có một tác dụng rất là lớn đối với mình ở trong công việc luôn này. Ừm, thế thì không biết nha, khi mà bạn thiền rồi ấy thì bạn có nhận thấy rằng là mình có được một cái sự thay đổi đấy nó rõ rệt không? Theo một, kiểu như là, một cái sự rõ rệt trong tâm trạng, hay là phản ứng của bản thân bạn ấy sau một cái thời gian mà bạn thiền không nhỉ?
Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. À, thì thiền à, giống như nãy mình nói á là thiền, a, hông phải là ngày một, ngày hai mà nó có hiệu quả đâu. Nó cần một cái thời gian làm đều đặn lâu dài, bạn có thể là sau 1 tháng thiền á, thì, à mình á thì, à, chỉ, a, khoảng hai mươi mấy ngày thôi là mình nhận ra được cái việc thiền là nó có tác dụng rồi đó. À, tức là, ừm, khi mà thiền á thì, à, những cái, a, những cái cảm xúc tiêu cực á bạn, à, dần dần như là là nó nó giảm hẳn đi, ờ, tức là mình suy nghĩ cái vấn đề một cách nó rõ ràng hơn nha, ừ, tức là mình hông còn, à kiểu như là, khi mà gặp một vấn đề gì đó là mình hông còn hồi hộp, hông còn có tim đập nhanh hay là mệt mỏi kiểu như lúc trước nữa.
Ừm, ừm. Ờ. À! Ừm. Đúng này. Ồ. Ôi, thế cũng rất là tốt luôn ấy chứ nhỉ? Thiền nó cũng giúp cho tâm trí của mọi người nó có được cái sự bình tĩnh hơn ha. Nó không còn là cái sự, gọi là, lo sợ hay là hoảng loạn kiểu đứng trước một vấn đề nữa ấy nhỉ?
Rồi đó. Ừm.
Ừm, thế thì theo bạn nha, không biết là khi mà bạn thiền ấy thì bạn thấy rằng cái phần khó nhất khi mà thiền sẽ là gì? Như là, kiểu, tự tập trung này hay là kiên nhẫn hay là, kiểu, những lúc mà mình đối diện với những rất là nhiều những cái suy nghĩ ở bên trong bản thân bạn nhỉ?
Ừm. À, mình nghĩ cái, a, cái việc khó nhất á có có thể là, ừm, cái vấn vấn đề về, à, cái suy nghĩ của mình á, ừm, tại vì cái, a, cái kiểm soát suy nghĩ là một cái rất là khó nha. Ờ, đó, đó là một cái vấn đề chính của thiền á, là có thể là bạn, a, bạn ngồi bất động đi chăng nữa, ờ, bạn có tập đều đặn hàng ngày đi chăng nữa, nhưng mà nếu bạn không có kiểm soát được cái tâm trí của mình, à, tập trung vào một điểm cố định á, thì cái việc thiền là thì giống như là ngồi bình thường thôi, thành ra nó không có hiệu quả đâu nha.
Ừm. Ừm. Đúng nhỉ! Ừm, có nghĩa là, kiểu, cái cơ bản nhất là mình phải biết nhìn được vào cái tâm trí của mình ha và có thể là thay đổi cái tâm trí của bản thân này. Ô kê, rất là hay luôn. Thế thì không biết ấy là đối với việc trong công việc nha, thì là thiền cũng giúp ích được cho bạn này, thế thì không biết là nói về những cái giao tiếp giữa người với người ấy, thì không biết là thiền nó có mang lại cho bạn cái tác dụng gì khi mà có sự thay đổi nào giúp bạn nữa bạn với người khác khi mà sau khi mình bạn thiền được không?
Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Ừm. À, có đó nha. À, l lúc mà chưa thiền á thì, ừm, mình hay, a, kiểu, giống như là, không kiểm soát được cảm xúc á, khi mà có mâu thuẫn gì với bạn bè với đồng nghiệp á là mình hay, kiểu như, nóng giận lên, mình hông có kìm được cảm xúc của mình á, a, có khi là mình sẽ lỡ lời nói một cái gì đó mà mình không có muốn nói á bạn. <chuckles> Nhưng mà khi mà thiền rồi á nha, ừm, khi mà gặp mà tranh cãi hay là mâu thuẫn gì đó thì mình giữ được bình tĩnh rất là tốt luôn. Ờ, mình hông có, kiểu là, nóng giận lên mà nói những cái câu mà mình không muốn nói đâu, tức là mình sẽ suy nghĩ rất là kỹ trước khi mà nói một cái điều gì đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Có nghĩa là không ờ. Không ừm. Wow! Ừm. Ôi, có nghĩa là, kiểu, thiền có thể giúp bạn lúc trước là, kiểu, mình không có thể, gọi là, quản lý được cái cảm xúc của mình nhỉ, khiến cho cảm xúc của mình cứ bật bộc lộ ra, đúng không? Nhưng mà đến hiện tại thì là có thể nhờ thiền có thể giúp, gọi là, suy nghĩ được nhiều hơn này, kiểu như là, cái lý trí nó của mình nó sẽ được nhiều hơn thay vì là cái liên quan đến phần cảm xúc của mình ha.
Ừm. Ừm, đúng rồi. À, kiểu như sống chậm lại đó bạn. <chuckles>
Ừm, sống chậm lại cũng rất là hay luôn. Thế thì bởi vì là mình cũng nghe nói rằng là thiền nó không chỉ là cái việc mình ngồi thiền thì mình mới thiền mà, có đúng không? Nó còn, gọi là, thiền trong từng những cái hành động của mình nữa ấy. Thì không biết là bạn đã nghe đến cái, gọi là, mấy cái định nghĩa như thế này chưa nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừm. À, có đó nha, thật ra thiền trong, ơ, mỗi cái hành động á là, à, cái đó là một cái, ơ, giống như là, cái cái bước, ơ, phát triển của cái việc ngồi thiền vậy đó. A, nhưng mà cái đó, a, c khá là khó đó nha, tức là bạn phải ngồi được thiền trước đã, tức là mình, ờ, trong cái thời gian mình ngồi yên lặng ló mà mình thiền được á thì mình mới bắt đầu tới cái việc mà mình hành động mà mình cũng thiền luôn. À, chứ bắt đầu mà ban đầu á mình, ờ, bước vào một cái bước, a, cao như vậy, giống như là c cái việc mà thiền, à, cao cấp đó bạn, <chuckles> ờ, thì, ờ, ờ, cái việc đó, ờm, nó rất là khó nha, thậm chí là rất là lâu mình không có tập được luôn đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ. Ừm. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi này, đúng rồi này. Thế thì nha, ờ, đối với bản thân mình ấy thì mình cũng rất là thích thiền, nhưng mà, kiểu, mình chưa biết là nên bắt đầu từ bước nào để mà có thể giúp thiền, ờ, và có thể quản lý được cái stress ấy, thì không biết là bạn có thể cho mì một cái lời khuyên cho một cái người mới bắt đầu được không?
A, nếu mà mới bắt đầu á thì mình, ờ, khuyên là nên, ơ, ờ, chọn một cái giờ cố định, ơ, cái giờ mà mình cảm thấy là yên tĩnh và mình dễ mà tập trung nhất đó, ờ, cái giờ mà không ai làm phiền đó thì, a, a, chọn một cái giờ cố định trước đã, và sau đó thì mình mình ngồi cái thời gian ngắn thôi. Tại tai tại vì á bình thường á là mình cứ hoạt động xuyên suốt mỗi ngày đó, a, mình chưa có bao giờ mà mình ngồi tĩnh lặng để mình, ờ, ngồi yên tĩnh để mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, á, thì, à, rất là khó để mình ngồi yên một chỗ h nên ban đầu mình tập, ờ, ngắn thôi, à, 5 phút h hay là 10 phút, rồi dần dần mình mới tăng lên. Ơ, chứ mình thấy á, người ta ngồi thiền, à, nửa tiếng hay một tiếng là mình cũng bắt chước mình ngồi như vậy là hông được, ơ, thứ nhất là nó bị đau, đúng hông nè? À, thứ hai nữa là mình có được, a, mình sẽ cử động lung tung á bạn.
Ồ, thế à? Ô, chọn một giờ cố định ha. Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Đúng này, đúng này. Ờ. Ừm. <chuckles> Ừm. Nghĩa là ừm. Ừ, đúng rồi. Là, kiểu, ờ, có được cử động lung tung không?
Ừm. A, không nha, thiền là phải ngồi cố định, à.
<laughs> À, ô kê, t cái này thì cũng cần phải luyện tập mà, bởi vì là mình mà cứ không ngồi im là, kiểu, tay chân nó cứ, gọi là, ngứa ngáy ngứa ngáy ấy, muốn, gọi là, sờ mó lung ta lung tung. Nhưng mà thế thì không biết nha, bạn có nghĩ rằng là thiền là một cái việc mà ai người ta cũng có thể làm được không, hay là, kiểu, tùy vào từng người, hay là từng một cái thời điểm gì đấy ở trong cuộc đời ấy, thì người ta mới học nên học thiền không nhỉ?
<laughs> Đúng rồi. Ừm. Ừm. Cái này là mình nghĩ là tùy từng người đó nha, tại có người á ngồi thiền rất là lâu rồi nhưng mà họ ngồi không được, à, cứ kiểu như là, do họ, ừm, kiểu như là, họ không có thể tập trung được vào một cái gì đó, và tâm trí họ cứ nghĩ lung tung á bạn. À, với lại họ không có kiên nhẫn nữa, tại vì cái việc thiền này á, h hồi nãy như mình nói á là không phải ngày 1 ngày 2 mà mình có thể đạt được đâu, tức là mình phải có một cái thời gian, ơ, lâu dài, ừm, tập dần dần, khi mà mình ngồi yên lặng được rồi đó, à, thì mình mới mới bắt đầu tới cái việc mà điều khiển cái tâm trí của mình tập trung nè, à, thì khi đó thì cái thiền nó mới có hiệu quả.
Đúng này. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Wow, nghe bạn nói có vẻ như là bạn cũng đã có thể như là, ờ, thâm nhập được vào một chút xíu gì đấy liên quan đến về cái việc mình tập thiền rồi ha? Thế thì không biết là, kiểu, khi mà trong một cái qua một cái khoảng thời gian là bạn cũng đã tập thiền rồi ấy, thì bạn có cảm giác như là, kiểu, ờ, bạn có nhìn nhận có một cái cách nhìn nhận khác về bản thân mình không? Thấy rằng bản thân mình, gọi là, kiểu, có thể đạt được một cái điều gì đấy nó khác không nhỉ? Sau khi mà mình đã từng thực tập tiền rồi ấy?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. À, thì thiền, ờ, có nhiều loại thiền, như là thiền chính, a, chánh niệm nè, thiền thở hay là thiền quán á, thì mình, à, chủ yếu là tập, à, thiền, à, tập trung vô hơi thở là chủ yếu thôi à. À, thì mình bây giờ mình ngồi bất động được nửa tiếng, nhưng mà mình thấy cái cái hiệu quả nó khá là nhiều đó nha. Tức là bây giờ á mình có thể là giữ được bình tĩnh trong những cái tình huống bất ngờ nữa, mình không còn hồi hồi hộp, tim đập nhanh hay là bị áp lực công việc, rồi mình bị stress như lúc trước nữa. À, tức là mọi thứ bây giờ mình thấy ha, ừm, giống như là, sống chậm lại, mình suy nghĩ rõ hơn về mọi việc. Tức là khi mà gặp khó khăn gì đó thì mình sẽ tìm cái hướng để giải quyết chứ mình hông có, kiểu như mà, stress nặng hay là lo lắng như lúc trước nữa.
Ừm, ừm. Ừm. Wow! À! Ừm. Ồ! Đúng rồi. Ừm, rất là khác bạn là ngày xưa, đúng không? Ngày xưa thì, kiểu, lúc mà đối diện với công việc thì có thể là mình sẽ không biết cách gì cả, cứ, gọi là, lo sợ hết cả lên ha? Nhưng mà đến, a, sau khi từng từng tập từng đập ờ, tập thiền rồi ấy, thì có lẽ là mình cũng s biết suy cách suy nghĩ hơn này, bản thân cũng sẽ bình tĩnh hơn trước mọi việc nữa nhỉ? Ờ, ngày hôm nay cũng cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã chia sẻ những cái kiến thức về thiền cũng rất là hay luôn, cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm, đúng rồi. Ờ, đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi bạn ơi. Ừm, ô kê, cũng rất vui được nói chuyện với bạn nha, cảm ơn bạn rất là nhiều, chào bạn nha.
Biệt bạn.